Ah, com certeza. E ju e justamente como você disse aí, é ime é imediatista. O que acontece é que hoje você tem ali uma enxurrada de artistas novos, lançando, né, mu músicas novas e essas músicas acabam viralizando em vídeos, naqueles reels eh, do Instagram. Então assim, às vezes, então você, ah, perdeu um pouco, eu acho, né, o interesse em conhecer o artista. Então você acostuma com aquela música, mas você também ouve um uma outra música aqui de um outro artista e você também gosta daquela. Então é mais assim, você acaba fazendo uma coletânea de artistas ao invés de procurar saber de um artista, né. E tudo bem, não é uma coisa ruim também, eu estou só comparando como era no passado. No passado não, você se identificava com aquela banda e você escutava todas as músicas daquela banda, até porque todas as músicas eram boas, até porque eles tinham esse cuidado inclusive, né, de fidelizar seu público, de cativar ali. Então, era um trabalho mais, eh, um trabalho mais minucioso, eu acredito. Hoje em dia, por conta da própria internet, você acaba viralizando muito rápido, mas às vezes é só com aquela música, né, eh, então assim, não também estou dizendo que por exemplo hoje em dia não possa aparecer ar artistas assim excelentes que também tenham, por exemplo eu gosto muito do Benson Boom, eu gosto bastante de várias músicas do Benson Boom, que canta aquela mistical, magical nana, sabe. <laughs> A música. Então então eu acredito muito, eu gosto muito da performance dele e ele é um artista novo, relativamente jovem também
Aham. É verdade é verdade. Exatamente. Aham. Com certeza com certeza. Entendi. Faz sentido. Ah sim! Eu sei, eu sei qual é. Sim sim.
eh, então eu acho muito legal isso. Mas eu sou de uma geração que você pra ter uma ideia, a gente estava na transição da do vinil e do cassete pro CD, né. E, então eu lembro, assim, que era infinitamente melhor ouvir uma música num CD do que num vinil, por conta ali, né, do da qualidade. Exato.
Hum. Da qualidade né, do do áudio. Entendi entendi
Então, eu gostava muito dos álbuns do Guns N' Roses que eu comecei ouvindo no cassete e quando comecei a ouvir no CD eu falei, nossa, perfeito, maravilhoso. E marcou. Uhum.
Ah, que bacana. E quando é que que você ouviu pela primeira vez esse álbum, alguém te mostrou ou você ouviu talvez não sei num festival, numa festa ou na rádio mesmo, né, e desde então você tipo se apaixonou pelos Guns N' Roses e começou a tipo a ouvir álbum atrás de álbuns e tem esse álbum como favorito Por sinal qual o nome do álbum favorito seu?